Такого, кстати, не было. У меня даже, вот, я даже и в не там, не из Москвы, да, имею в виду, не из столицы, и у меня даже никогда не было желания, м, поехать покорять столицу. <chuckles> Такого у меня не было.
Мгм. Мгм. А не столицу, просто другой большой город?
То есть А вот, ну, что-то покорять вообще, наверное, желания не было. Э, знаешь, там, э. Вот. А вот где-то Та. Да-да. Что-то не з не доложили мне, видимо, в этом плане, <chuckles> я не знаю, где-то не доложили. А, попробовать, э, пожить в другом месте, да, это вот было у меня, что я вот хочу посмотреть, как вот там устроено, а как тут устроено. Такой какой-то, не знаю, что это, духа авантюризма, что это. Он такой.
<laughs> У тебя так спокойно всё, да, без достигарторшт без достигаторства, вот. М. <chuckles> Мгм. М. Но это у тя больше, видимо, любопытство всё-таки, или это именно желание узнать что-то новое в целом в мире, посмотреть?
Наверно. Любопытство, мне кажется, какое-то любопытство. Ну и, в принципе, мне как-то концепция, знаешь, того, что ты вот, а, "где родился, там пригодился" дословно. Она мне кажется странной. А мгм.
М. М, да-да-да, да-да-да. Слушай, а вот, э, я хотела у тя ещё спросить: а как ты думаешь, вот тебе лично, вот когда ты сама уехала уже учиться, ты говоришь, в магистратуру, ты же, получается, сама уехала без родителей? Вот тебе, э, было легко самой пере уезжать и, а, получается, от родителей и жить самостоятельно в этом возрасте или было так же нормально, как и всегда?
Да, м. Да. Да, да-да-да. Мгм. Ты вот знаешь, я, кстати, думаю, вот я могу щас сравнить условно там мой переезд, когда я была одна, и мой переезд с семьёй. И я вот ты считаешь, что когда ты приезжаешь 1, тебе вот, а, м, намного легче? М. Ко В каком плане?
Ага. А, да, даже так? А, казалось бы, наоборот, что, мол, 1 там одинокий без поддержки, нет?
Да. Да, вот с точки зрения, что у тебя есть компания, когда ты приезжаешь с семьёй, да, что там вы друг у друга есть. И у тебя есть там на кого условно опереться, с кем поговорить, это да.
Мгм.
Но, а, и там в плане интегрироваться быстрее в общество, а, ну, по крайней мере, на моем опыте, э, гораздо проще, когда ты 1.
Мгм. А почему так? Как ты думаешь?
Это, знаешь